Purtroppo sì, purtroppo sì. Vabbè, noi comunque continuiamo a fare quello che possiamo nel nostro piccolo, speriamo che le cose migliorino. Sarebbe bello se, effettivamente, come hai detto tu, magari venissero emanate delle leggi, che, uhm, portano a sanzioni anche abbastanza pesanti, a chi ha responsabilità maggiori. Ehm, speriamo che in futuro questa cosa possa essere implementata, vediamo come andrà, Eh
Purtroppo è così. Si, si, nel nostro piccolo Esatto. Esatto. Eh, speriamo perché almeno se no qua, stiamo andando un po' al sempre alla deriva, sempre. Veramente.
Eh, sì veramente, vabbè dai, grazie comunque per la conversazione interessante. Ti auguro una buona giornata. Ciao ciao.
Stato un piacere, <chuckles> ciao. ciao ciao.